А, ну, это всегда же, м, творческий, скажем так, э, процесс, а, поэтому задача, а, искать и найти наилучшее решение. А, поэтому с каждым автором э, каждый автор отвечает за свой месяц, и мы с ним индивидуально работаем и ищем, а, какой формат для блокнотика будет лучшим, а, под его задумку. То есть они еще все разные, да, будут по формату, по верстке. Ам
М. Но вы же изначально, наверное, сначала всё это продумали и попробовали, как это работает, а потом только начали э, приступили к производству.
А в каком смысле прод э, попробовали, как это работает, не очень поняла?
Ну ну проект он же как вот, э, о, когда человек создает какой-то творческий проект, да, и 1 вопрос: а будет это работать, а будет это интересно людям? Это же надо какой-то опрос провести, это надо, м, поговорить с кем-то чтобы М.
Да, конечно, мы совершенно точно знаем, <chuckles> что это будет интересно людям. А, у нас есть аудитория, которая готова это покупать. У всех 12 специалистов есть аудитория, которая готова это покупать. А, такие
То есть протестировали уже, да?
да, такие блокнотики, в принципе ну похожие проекты там есть тоже на разных языках. То есть это вполне себе, а, такая, э, живая и интересная тема.
М. Класс! Ну здорово, вообще замечательно. Интересно. А психологи? Вот, э, в это же, наверное, дорого. Это надо всем оплатить еще. Каждый делает определенную работу. А, это, наверное, будет дорого такой проект, нет?
Э, нет, э, я никому не плачу, а потому что это, а, проект
То есть все энтузиасты прям?
А, нет, они не энтузиасты, они понимают свою выгоду от, э, участия, а, потому чт
Или они будут потом уже в доходе, когда, м, пойдет доход, они будут получать процент какой-то или как это?
Нет, и дохода они тоже не будут получать. <laughs>
<laughs>
<chuckles> Здесь, э, выгода, э
Ну просто, э, меня интересует мотивация. Как это у вас вот, э, замотивировано чтобы людям было интере
Ну так вот я и рассказываю. А, выгода здесь совершенно в другом. А, в том, что, а, вот ты есть психолог, твой, например, месяц март, э, и ты рассказываешь про то, как, э, допустим, это работать, допустим, со своей уязвимостью. Это твоя тема. Вот ты раскрываешь её в блокнотике. А ещё у тебя 11, э, соавторов, у которых тоже есть, а, свои аудитории, которые о тебе знать никогда не знали. И
Мгм. Ах, то есть Есть эти блокнотики, они де э, работают на группу людей, а не 1 не для меня одного, допустим?